Oo, "Bakit napapagod ka, eh ano," ganyan, 'di ba, responsibilidad mo yan. Pero kasi bilang burnout ka lang naman, siyempre, 'di ba, hindi mo na naii naaano kung ano ba yung lumalabas dun sa iniisip mo na lumalabas sa bibig mo dahil bilang pagod ka na nga. Dahil ah, mag-isa ka lang ganyan. Bukod sa dun sa mga anak mo meron ka pang ibang ibang family na andyan yung, um, ka mga kapatid, yung mga magulang na ano din, kailangan mo ding suportahan. So, ayun yun, kasama doon yung ano na kung kung wala kang support system, mag-pray ka na lang mag-pray ka na lang. So, ayun yun, parang tas balikan mo kung bakit yung excitement mo, ah, na kung bakit ka, ah, nandoon sa path na yun. So, balikan mo lang sya.
<laughs> Mm. Totoo. Mm. Ooh. Oo, so yun din talaga yung nakatulong sa'yo?
Mm, at least yun is para sa akin, yun yung yun yung nag-work ha, yun yung ano, oo. So, yun, yun, at ang purpose ko naman talaga is yung yung ah, maging, ah, maging, ano 'to, magpakananay, dun sa 'dun sa mga anak. Oo, tama, tama, ayan. So, ayan, mag magliliwanag din ulit. Pero salamat, 'di ba, na appreciate mo yan. Hindi, ibig sabihin
Oo. Mm. Oo, maging provider and maging ilaw para sa kanila. Oo, ang galing naman, napaka-strong mo. <chuckles> Oo, napaka strong mo din talaga. Pero, 'di ba ano din, siyempre meron ka ng mga anak na kailangang buhayin, palakihin and then meron ka ring mga sariling gusto para sa sarili mo at saka kung minsan may mga expectations din galing sa pamilya, paano mo binabalanse lahat ng yun?
Oo, salamat. Hmm. Hmm, mm. Totoo.